Да, в эт он так хочет вот этих прикосновений, вот это так обнимашки любит, вот это всё. И вот одно время даже было такое уже, знаешь, вот я была какая-то такая затроганная ребенком уже, вот честно, вот особенно, вот, э, когда он маленький, да, и постоянно нужна мама, вот это всё. Я вообще не могла, когда меня вообще где-то трогают, просто уже вс всё. И сейчас такие моменты бывают, когда меня трогают, вот я просто не могу, я не могу вот спать в обнимку, я не могу вот где-то лежать в обнимку. Мне надо сво своё, э, так сказать, пространство. Только тогда я могу отдохнуть, понимаешь?
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ам, м муж это сам понял по тому, как ты, э, ну, там говорила, там: "Не трогай меня" или что-то такое? Или вы это прям обсудили, что: "Смотри, мне это там, допустим, неприятно, э, для меня важно, вот я чувствую, что ты меня любишь, когда ты там мне, например, там помогаешь или уделяешь время"? Или вот, <grunts> э, общались как-то вот на эту тему, чтобы понять, что кто вообще, э, по вкладывает в понятие любви, что для кого важно.
Мгм. Ну, смотри, как бы у меня не было, так сказать, претензий, да. <laughs> Э, ну, потому что, как бы, ну, там, наверно, видно, что он меня любит. А вот у него постоянно и до сих пор иногда вот возникают такие претензии, да. Потому что вот вот уж вот уже видно, что я прям <laughs> терплю, когда там уже вот эти поцелуи закончатся. Вот с вот это да, особенно там, как он с работы приходит, да, вот это поцеловать всех, да, вот.
Ага, ну да. <laughs> Мгм, мгм. Ну, было такое, что он говорит: "Ты меня не любишь". Ты говоришь: "Да нет, почему?" Он говорит: "Ну, потому что я тебя обнимаю, а ты, типа, отворачиваешься". Да?
И вот я уже прям Он постоянно говорит. Да-да-да. Постоянно. Вот, э, см я пот э, какие-то претензии. А я почему-то, а, ты знаешь, как-то пыталась, наоборот, себя пересилить, вот, заставить там, а. Ну, иногда на меня находит тоже прилив какой-то нежности. Это не то, что там вот, бедный мой муж, я никогда его вообще не обнимаю, <laughs> а, но не так сильно, как он меня, понимаешь. Вот, и не так сильно, как ему требуется, и не так много, как ему требуется. Вот, и он, э, обижался, и поначалу я старалась как-то специально вот себя там уже заставить пообниматься, поцеловаться, вот эта тактильность. И вот, э, потом я как-то пот поняла, что надо, да, сказать, что я вот тебя люблю, но вот это же не только эти обнимашки, да, вот это, э, любовь- это же намного больше и намного, а, шире, да.
М. Ну да-да-да. <laughs> Мгм, мгм. Шире. И вообще, для каждого, вот, по-другому может быть.
Вот да-да-да. Вот поэтому
И как он понял это?